Ờ, thì với mình á thì, ờ, chắc là cái lần m mà bị mất tiên á nên là mình cảm thấy rất là buồn và với lại mình hông có phù hợp nên là mình là nhưng mà mình cảm thấy buồn, mình, à, mình đã cố gắng trong cái ngành này nhưng mà cuối cùng nó không phù hợp. Tại cái rất là buồn. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. À, à. Ừm. Ừm. Ừm. À, à, ừm, ừm. <chuckles> À, và mình cũng vậy đó, cái lần đó thực sự rất là suy sụp bởi vì là, ờ, mình đã chuẩn bị kiến thức rất là nhiều rồi và với lại học lực của mình cũng được đánh giá là rất tốt, nhưng mà sau đó mình thi thì tự nhiên nó bị rớt như vậy, và gia đình cũng rất là kỳ vọng vào việc thi của của mình ấy. Thì, à nhưng mà sau này mình nghĩ cái việc thất bại đó thực sự nó đôi khi nó cũng rất là cần thiết và nó dạy cho mình nhiều bài học lớn nhá. Ví dụ như cái lần đầu tiên mà mình thi nó đậu luôn thì chưa chắc đã hay bằng mình rớt cũng nên, bởi vì sau đấy thì mình có những kiến thức vững chắc hơn và mình học một cách chắc chắn, mình hiểu bài một cách cặn kẽ hơn chứ mình cũng không còn cái kiểu học thuộc, học vẹt nữa. Đấy, và mình ừ.
Ừm, thì cũng Ừm. Ừm, ừm. Rất ổn. Ừm, ừm. Ờ. Ờ, đúng rồi. Ờ, h Ừm. Ờ, chỉ là Ờ, với bạn cũng chuẩn bị sẵn tâm lý ha cho những cái, a, thất bại sau này, bạn cũng hông phải bị mà năng lượng nó bị xuống quá mức á, kiểu, mà mà dần quen.
Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, ấy.